Cũng, ừm, chào cậu ha, chúc cậu một buổi sáng vui vẻ ha.
Hello. Ừm, xin chào. <chuckles> Mình cảm ơn nha. <chuckles> À, hôm nay không biết, ơ, buổi sáng của cậu như nào rồi?
Ờ, hôm nay thì mình cũng là đầu tuần thôi, mình dậy khá là sớm, không có việc gì để làm cả vì hiện tại mình cũng chỉ đang đi học thôi à. Nên là chắc là mình định sẽ dắt thú cưng đi dạo một chút, còn cậu thì sao?
Ừm. Ờ. Ờ, mình cũng thế, mình cũng thế, kiểu, sáng nay mình, à, dậy sớm này, xong rồi cũng là ngày, gọi là, đầu tuần khá là dễ chịu. Kiểu, hôm nay, ơ, bên chỗ mình, kiểu, vừa mưa vào buổi ngày đêm xong ấy nên là sáng ra rất là mát. Mình cũng đang tính đến, ơ, đến việc là đi ra ngoài chạy bộ này xong rồi, ờ, ờ mang theo em, a, em cún mình đi theo. <laughs>
Ừm. Ừm. <laughs> À! Câu hỏi Ừm. Ồ. Thích quá ha. Không biết là cậu nuôi bé cún của cậu bao lâu rồi?
Ừm hứm. Ưm, mình, ờ, nuôi, ơ, bé cún của mình cũng được khoảng tầm, ờ, ờ, 5 năm. Ừm, tầm đấy, tầm đấy. Ờ.
Ừm, 5 năm rồi. Ôi, thế lâu phết ha. Mình thì mình nuôi bé cún nhà mình được khoảng 10 năm rồi, hơn 10 năm. <coughs> Khá là rồi, khá là già rồi cậu ơi. Bé chó nhà mình già lắm rồi, lười vận động lắm, nên là cứ phải ra viên. Ừm.
Ừm hửm. <laughs> Wow! <laughs> Thế thì <laughs> Thế Thế thì cái cún <laughs> Thế cún nhà mình phải gọi cún, ơ, cún nhà cậu là cụ hoặc là ông đấy. <laughs>
Ừ, đúng rồi đó. Hơn 5 năm nhưng mà hơn cả chục tuổi ấy. Thế, ừm, ở nhà thì cậu có hay nhốt thú cưng của cậu trong lồng không, hay là cậu cứ để thả thôi?
Ừm hứm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi đấy. Ừm, bình thường thì, ờ, nếu mà chú cún tớ tớ đi, tớ, a, có một cái phòng dành riêng dành riêng cho em nó. Nên là cũng không hẳn một cái lồng. Ờ, thì nó là một cái phòng thôi. <laughs> cái phòng thôi. Đấy thì, ờ, mình nghĩ là, kiểu, nhốt nhốt lồng thì cũng cũng không không sai nhưng mà mình thấy là, kiểu, à, nhốt lồng hay là nhốt nhốt, kiểu, thú cưng ở trong một không gian ấy, thì mình nghĩ là hoàn toàn là hoàn toàn là đúng thôi, đúng không? Nhưng mà mình phải, gọi là, để ý đ đến cái môi trường, ờ, kiểu, gọi là, môi trường ở của mấy em đấy, đúng không?
Ô, ôi trời! Giàu giàu quá! Ừm. Ừm, ừm. Ừ. Đúng, đúng đấy. Đúng nha. Nhưng

Đúng rồi, đúng rồi. Mình mình mình cũng rất là đồng ý nha. Mình thấy là những cái nước, kiểu, văn minh hơn, kiểu, bên Châu Âu hoặc là nước Mỹ này, đúng không? Thế là trước trước trước khi, ờ, nuôi thú cưng thì mình phải, gọi là, chứng minh là mình, ờ, có thu nhập ổn định này, mình có môi trường an toàn này, sạch sẽ này, đúng không? Đúng không? Thì mình mới có đủ trách nhiệm mình có đủ trách nhiệm để có thể, gọi là, chăm sóc, a, thú cưng được, đúng không? Chứ người ta sẽ không cho phép những cái người nào mà, kiểu, nuôi thú cưng xong rồi bạo hành nó, đúng không? Mình ở nhiều nơi mình thấy là là là là như thế là, kiểu, phạm pháp này, nó nó sẽ phải, gọi là, trả tiền phạt các thứ này, đúng không? <chuckles> Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi đó. Đúng nha. Đúng. Ừm, chuẩn, chuẩn. Ừm, ừm. Chuẩn. Đúng nha. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi đó, đúng rồi. Mà, kiểu, tiền nhận nuôi một bé thú cưng mình thấy ở bên Mỹ, bên Anh, các nước châu Âu các thứ là rất là đắt nha. Kiểu, người ta phải để cái tiền đấy nó cao lên để cho bản thân người nuôi ấy có trách nhiệm hơn với những bé thú cưng ở trong nhà. Đó, mà mình thấy ở Việt Nam còn có một cái trường hợp hay gặp, đấy là, ờ, ở nhà mình luôn nha, ờ, ở nhà mình là cho họ hàng ở quê, ờ, một con chó về để nuôi, và họ cũng có nói là họ thích chó, họ thích nọ thích kia. Nhưng đến lúc mà họ nhận nuôi về xong thì họ lại làm thịt mất bé chó đấy, mình mình mình mình mình sợ luôn ấy, mình sợ cái này luôn.
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Ừm. À há. Chán. Ôi! Ờ. <chuckles> Ờ. Okay, mình mình mình mình mình mình hình như mình cũng từng nghe một vài câu chuyện giống như thế rồi mà. <chuckles> Kinh khủng, đúng không? Kinh kh kinh khủng, đúng không? <laughs>
Ừm, ừm, có đấy cậu ạ, không phải không có đâu. Ừm. Nói chung là, ờ, họ hàng tin tưởng nhau nó mới thế, mà xong cuối cùng tự dưng lại làm như thế với thú cưng của mình ấy, mình cảm thấy là <tsk> ờ, ừ. Thôi lần sau ừm, không có lần sau nữa.
À há. Rất là buồn. Ừm. Thất vọng, thất vọng. <laughs> Ừm. Mình hiểu, mình hiểu, mình hiểu, mình hiểu. Nói chung nói chung là, kiểu, nhốt thú cưng thì nó cũng không sai, đúng không? Nó là, kiểu, à, chỉ để đảm bảo là thú cưng của mình được an toàn này, và người khác cũng được an toàn, đúng không? Thế làm sao mình phải đảm bảo cái việc nhốt thú cưng nó thật là đảm bảo này, sạch sẽ này, đúng không? Đúng không? Ừm.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Cảm ơn cậu ha, cảm ơn những cái chia sẻ của cậu ngày hôm nay. Chúc cậu một ngày vui vẻ ạ.
Ừm. Ừm, bạn cũng thế nha. Bye bye.